Ừm, dạo này trong lòng mình cảm thấy rất là bứt rứt luôn á, kiểu như là, mình đang đứng giữa cái ngã ba đường mà mình hông biết phải chọn như thế nào luôn, là mình cũng đang suy nghĩ nghiêm túc về cái việc mà có nên nghỉ cái việc làm văn phòng hiện tại để mà đi học làm nghề nail hông á? Nghe á thì vậy thôi nhưng mà thiệt sự là nó làm cho lòng mình rất là rối tung và phải đối diện với rất là nhiều cái thử thách mới. Cho nên là mình cũng lo lắng nhiều thứ lắm, đến mức mà kiểu như nhiều đêm mình cứ trằn trọc hoài mà hông ngủ được luôn á. Cái công việc hiện tại văn phòng của mình á, tuy là nó cũng hông có tốt quá nhưng mà được cái là nó ổn định. Lương á thì cứ đều đều hàng tháng nè, và có bảo hiểm, có giờ giấc rõ ràng và, kiểu như, cũng cho mình một cái mác là công việc văn phòng để mà khi mà mình nói với mọi người thì mọi người cũng ít phán xét mình hơn á. Nhưng mà mình cảm giác như là mình đang hông có được sống thật với bản thân á, cứ sáng thì tới chỗ làm nè, làm việc xong rồi cứ lặp đi lặp lại như vậy, chiều thì mình đi về nhà, trưa thì ăn vội, ngủ vội cả ngày, mà mình không cảm giác là mình tạo ra được một cái giá trị gì cho chính mình và xã hội luôn á bạn. Nhiều khi á mình đi làm mà mình cứ nhìn đồng hồ để mà cứ chờ đến cái thời gian để mà mình được về nhà á. Và và bên cạnh đó thì mình cũng có thêm một cái sở thích đó chính là làm nail, thì hiện tại á là mình là có thể tự làm nail tại nhà cho chính mình và bạn thân của mình. Và mỗi khi mà mình làm như vậy á thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc và cái sự mà tìm tòi, học hỏi, tự mày mò đó của mình á, nó cũng mở ra cho mình rất là nhiều cái sự sáng tạo riêng và mình cảm thấy rất là thỏa mãn về những cái cái hạnh phúc đó á bạn.
Ừm, vậy à? Ra là vậy. Ừm, hiểu rồi. Ừm, rồi. Ừm, thế à? Ừm, mình hiểu nha.
Vậy cho nên là nhiều khi mình đã nghĩ về việc mà để bỏ việc văn phòng để đi học làm nghề nail á. Thì nó giống như là đặt cược cả tương lai cho mình luôn, tại vì nó có rất là nhiều cái rủi ro phía trước và mình sợ là mình sẽ thất bại và không có thành công được trong cái sự kiện đó.
Ừm, mình hiểu rồi. À, tức là bây giờ á, khi mà bạn, à, có một cái công việc văn phòng, đúng hông? Thì bạn cũng, ờ, nghĩ rằng là, à, bạn cũng, à, rất là lo lắng khi mà cái công việc văn phòng hiện tại của bạn á nó làm cho bạn cảm thấy là hơi kiệt sức, hơi bị gò bó ở trong những cái bức tượng, những cái màn hình, đúng hông? <sniffs> Nhưng mà bạn, à, đồng thời cũng có một cái, ơ, ý tưởng về việc là đi học làm nail nè, thì không biết rằng là, ờ, cái ý tưởng này á nha, nó, ờ, đã là chỉ là một cái bạn suy nghĩ thôi? Hay là bạn đã có những cái, gọi là, những cái trải nghiệm, những cái buổi đi làm thực tế với cái việc đi làm nail này chưa?
Đúng rồi. Ừm, thiệt sự thì cái này ban đầu nó chỉ xuất phát từ là cái sở thích của mình thôi á bạn. Là ban đầu là mình có thích làm nail, và mình đi đến những cái tiệm nail thì mình cảm giác là cái không gian ở đó đối với mình nó rất là thoải mái. Sau đó thì mình luôn luôn muốn tự làm những cái gì liên quan nhất đối với cho bản thân mình á, mình sẽ luôn an tâm nhất khi mà mình tự thực hiện những cái việc đó, vậy cho nên là một phần là cũng do cái sở thích, ờ, thích sáng tạo của mình. Cho nên là mình đã mày mò và mua những cái đồ dùng về, và bên cạnh đó thì mình cũng đã tự làm cho mình và bạn thân của mình và gia đình của mình nữa. Vậy cho nên á là sau khi mà những cái người khác họ thấy được những cái thành phẩm của mình á, thì mặc dù cũng chỉ là, kiểu như là, ủng hộ và cảm thấy tò mò vì một cái người quen biết làm nail ở nhà thôi thì họ cũng có liên hệ với mình và cũng mong là mình làm nail cho họ nữa. Vậy cho nên là, có thể nói là mình cũng cảm giác là mình cũng có năng khiếu cũng có năng khiếu trong cái việc làm nail, cho nên là mình mới có bắt đầu có cái suy nghĩ nghiêm túc về việc mà đi học á.
Hiểu rồi. Ừm Ờ, ra là như vậy. Ừm. Mình hiểu rồi, tức là, ờ, bạn cũng đã có suy nghĩ về cái việc làm nail và thậm chí là cũng đã, gọi là, ờ, thử những cái việc làm nail này trên những cái người thân, người bạn bè của mình, đúng hông? Thế thì á khi mà bạn, ờ, ờ, nghĩ về cái ý tưởng này nè và bạn muốn, gọi là, làm theo cái ý tưởng này á, không biết rằng là những cái rủi ro nào mà là cụ thể nhất khiến cho bạn lo lắng về cái ý tưởng này?
Đúng rồi. Ừm, thiệt sự mà cái nỗi lo lớn nhất của mình là cái nỗi sợ thất bại á bạn, sợ là mình nếu như mình học xong là mình cũng đã tốn một số vốn rồi và có thể là số vốn của đó là những cái số vốn ít ỏi mà mình tích góp được khi mà mình đi làm văn phòng á. Thì cái việc mà bỏ một cái công việc ổn định để mà đi theo một cái lối nó hơi bấp bênh như vậy á, thì mình cũng sợ là mình học xong là lỡ mình không kiếm được khách thì sao? Mình sợ là mình hông có lấy lại được vốn và làm uổng phí đi những cái năm tháng đi làm văn phòng của mình nữa. Và nhiều khi mình cũng sợ là mình làm không có đẹp bằng những người khác á, mình lo là tay nghề của mình hông có bằng tay nghề của những người mới nè. Hay là, kiểu như, lỡ như mà mình nghe được những cái câu ví dụ như là "Đang làm văn phòng mà tự nhiên đi làm nail chi á?" Thì mình cũng rất là sợ người khác đánh giá mình và lo cho cái tương lai bấp bênh và thu nhập bất thường, thất thường hơn là công việc hiện tại nữa.
Nha, đồng ý. Ừm, mình hiểu nha. Ừm. À, ra là như vậy. Tức là bạn, à, có những cái nỗi sợ về cái sự, ờ, thất bại, ờ, về khi mà bạn bỏ công cái công việc văn phòng để mà chuyển sang làm nail và bạn cũng có những cái nỗi lo sợ về tài chính, khi mà bạn cũng chưa đảm bảo được cái tài chính, ơ, cái việc này á, nó có thể là duy trì được đến, ơ, cái mức như thế nào? Đồng thời á là bạn cũng, ơ, rất là sợ người ta, gọi là, đàm tiếu về bản thân, ờ, khi mà bạn từ bỏ một cái công việc văn phòng để mà có thể đi làm nail, đúng hông? Thế thì á, hiện tại bây giờ nè, không biết rằng á là bạn có một cái nguồn tài chính như thế nào, có thể đủ để, ờ, gọi là, đảm bảo cho cái việc mà bạn đi học, rồi đảm bảo cho một cái, ờ, công việc, ờ, làm nail khi mà bạn vẫn còn đang trong một cái giai đoạn mới bắt đầu hông?
Đúng rồi. Ừm, thiệt sự thì về cái tài chính của mình á, thì mình cũng có tích góp được một cái số vốn nhất định, nhưng mà mình nghĩ là để mà đủ tiền đi học á, thì mình có thể, còn cái việc mà mở ra làm tiệm riêng á, thì cũng chưa có đủ lắm đâu bạn. Bởi vậy cho nên á, nếu như mà theo trong kế hoạch của mình á, thì mình sẽ sử dụng số tiền vốn đó để mà mình đi học nghề trước, sau đó thì mình sẽ xin vào làm, ờ, chung trong các cái tiệm để mà nâng cao tay nghề nè đúng rồi, để mâm cao tay nghề và có được một số lượng khách, ưm, riêng nhất định á, thì sau đó mà đủ vốn thì mình mới bắt đầu nghĩ tới việc mở tiệm riêng.
Được rồi. Ừm. À, ra là như thế, đúng không? Vậy thì á, bây giờ nè, không biết rằng là, ờ, đó là những cái vốn mà bạn có, thế thì giả sử trong cái trường hợp mà bạn phải chấp nhận những cái mất mát về thời gian, tức là nếu bạn đi học thì bạn mất nhiều thời gian hơn, hoặc là bạn phải nhiều giờ hơn á, thì bạn có chịu được hông?
Đúng rồi. Ừm, cái việc, ờ, đi học á, thì mình nghĩ là bạn nói đúng về cái việc mà nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian của mình, nhưng mà mình nghĩ là mình có thể làm được, tại vì cái này là một cái lĩnh vực mà mình yêu thích, với lại nó cũng là cái sự lựa chọn của mình để mà mình phải nếu như mà mình đã chấp nhận đánh đổi một cái công việc văn phòng mà chuyển qua làm nghề nail á, thì mình nghĩ là đến lúc đó mình cũng đã đủ cái sự động lực và quyết tâm rồi, cho nên là cái việc mà, ờ, dành thời gian ra để đi học nó sẽ không có trở thành một cái vấn đề đối với mình. Nhưng mà nhiều khi mình lại có những cái lo sợ nhỏ nhất, ví dụ như là mình cứ hình dung tới một cái tương lai mà mình sẽ không có thành công với nó á, thì mình sợ là mình sẽ hối hận với những cái quyết định của mình. Với lại là mình sợ là nhiều khi mình còn sợ đến cả việc, ờ, lỡ như mình hông đủ tiền mặt bằng thuê hàng tháng á, thì sao á? Hay là lỡ như mà mình làm cái tay khách có bị gì và họ phốt mình hay này kia á, thì nhiều khi mình thấy mình cũng hơi suy diễn và suy nghĩ cực đon một chút khi mà mình cứ nghĩ tới những cái trường hợp xấu đó, ngay cả khi mà mình còn chưa bắt đầu làm nó á bạn.
Mình hiểu rồi. Ờ, ô kê. Hiểu rồi. Ừm, ừm. Rồi, ô kê. Mình hiểu, tức là bạn cũng có rất là nhiều những cái, a, nỗi lo lắng ở trong lòng, đúng hông? Thế thì, ờ, mình cũng có một vài những cái lời khuyên dành cho bạn nè, đầu tiên á, là khi mà bạn có rất là nhiều những cái nỗi lo lắng đó và nó cứ, gọi là, lởn vởn ở trong cái tâm trí của bạn á, thì thực ra cái cách tốt nhất lúc này á, là bạn hãy ghi tất cả mọi thứ xuống, bạn, ờ, phân tích theo một cái, ơ, mô hình người ta hay gọi đó là mô hình SWOT á. Đầu tiên là bạn phân tích những cái, ơ, điểm mạnh của bạn nè, rồi sau đó bạn bắt đầu phân tích những cái điểm yếu của bạn, tiếp theo là bạn phân tích đến những cái cơ hội mà bạn có khi mà bạn chuyển sang cái môi trường làm nail, đồng thời á là bạn cũng sẽ phân tích về những cái thách thức mà bạn có thể gặp phải khi mà bạn chuyển sang cái môi trường làm nail. Thì chỉ khi mà bạn ngồi xuống và phân tích, ghi ra trên giấy những cái gì bạn đạt được, những cái gì bạn có thể gặp phải, những cái cơ hội, những cái thách thức, thì như vậy bạn có một cái bức tranh hình dung tổng thể và nó đã ở ngoài giấy rồi, chớ nó cũng sẽ không có phải là theo bạn đi vào trong giấc ngủ nữa. Không biết là cái này á, thì bạn làm được hông?
Đúng rồi. Ừm. Ừm, mình hiểu cái ý của bạn và cái phương pháp của bạn rồi. Vì mình nghĩ là cái cách, ơ, v có thể viết ra mọi thứ ra giấy á, nó cũng sẽ góp ích được cho mình, tại vì trước đây á, thì mỗi khi mà mình có viết nhật ký á, thì nội cái việc viết nhật ký đó không á, nó cũng đã giúp mình cảm thấy rất là bình an trong tâm hồn, dù chỉ là những cái giây phút ít ỏi thôi. Thì mình nghĩ là với cái cách mà phân tích sâu hơn, giống như mà bạn nói á, thì nó cũng sẽ giúp ích được cho mình nhiều hơn nữa trong cái việc mà băn khoăn, trăn trở mấy hôm nay của mình.
Ừm, đúng rồi đó. Khi mà bạn đã viết ra giấy á, thì bạn sẽ hình dung ra được rõ ràng những cái rủi ro và những cái mà bạn sẽ gặp phải, đúng hông? Thế thì á, bạn bắt đầu chuyển sang là bạn sẽ, à, đặt mục tiêu như thế nào. Ví dụ như là bạn đặt những cái mục tiêu, bạn sẽ đặt một cái mục tiêu rất là lớn là bạn sẽ chuyển sang, ờ, có thể là, gọi là, tự do tài chính trong khi mà bạn làm nail. Nhưng mà, ờ, để đạt được những cái mục tiêu đó thì những cái mục tiêu nhỏ, rất là nhỏ, bây giờ đó là gì, đúng hông? Thì đầu tiên có thể đó là việc học của bạn, bạn sẽ phải hoàn thành chứng chỉ học nail trong bao lâu nè. Rồi để hoàn thành được cái chứng chỉ đó thì bạn cần bao nhiêu tài chính? Rồi để mà bạn có thể, ờ, theo đuổi được cái nghề đó. Thì ví dụ như là mỗi một tháng bạn sẽ cần phải đánh đổi bao nhiêu, đúng hông? Ví dụ như một tháng bạn làm văn phòng, giả sử lương của bạn 10.000.000 đi, nhưng mà bạn làm nail thì lương của bạn, ừm, chỉ có 6.000.000 thôi, thì liệu rằng là mỗi một tháng bạn có cái số dư 4.000.000 để có thể gọi là, bù đắp vào cái số đó được hông? Thì bạn cũng cần tính toán để xem cái bài toán tài chính của bạn cho cái việc làm nail này nè, nó có ổn định hay không đó bạn.
Đúng rồi. Ừm, mình thiệt sự là một khi mà nói theo cái góc cạnh mà yêu thích á, thì mình rất là hào hứng nha, nhưng mà mỗi khi mà mình cần phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về cái việc này á, thì bắt đầu một đống nỗi sợ lại xuất hiện ra với mình á, mình lo sợ đủ thứ hết và mình không có dám bắt đầu thực hiện luôn á bạn, mình chưa có đủ bản lĩnh như vậy á.
Ừm. Mình hiểu. Cái việc mà chưa đủ bản lĩnh và lo sợ một cái thứ gì đó rất là mới lạ với bản thân á, đôi khi nó là một cái chuyện, à, cũng xảy ra rất là thường xuyên với tất cả mọi người, vì đương nhiên là chúng ta chưa bước vào chân vào đó thì đương nhiên là chúng ta cũng có thể sợ những cái điều đó, đúng không? Thế thì thay vì là bạn nghĩ rằng là bạn sẽ bỏ hẳn hoàn toàn cái công việc văn phòng của bạn và chuyển sang hoàn toàn cái công việc làm nail thì như vậy nó cũng sẽ là một cái sự lựa chọn tương đối là bấp bênh, khi mà bạn vẫn chưa có có đủ khả năng tài chính để có thể lo được cho cái bản thân của mình, cũng như là những cái nỗi sợ phải thất bại. Thế thì bạn hoàn toàn có thể chuyển đổi thành từng phần ha, ví dụ như bây giờ, ờ, 1 ngày bạn có 8 tiếng đi làm văn phòng, đúng hông? Thì bạn có thể dành thêm 2 tiếng nữa để mà bạn thử đi làm nail tại một cái tiệm nào đó, thì như vậy, khi mà bạn bắt đầu dành 2 tiếng, thì xong rồi mai mốt bạn có thể là bạn làm nửa buổi ở văn phòng thôi, và bạn có thể dành thêm 5 tiếng, 6 tiếng ở tiệm nail, thì khi nào bạn cảm thấy cái mức ổn định đó nó hoàn chỉnh, thì bạn hãng chuyển sang làm nail hoàn toàn, vì như vậy bạn cũng đã cân nhắc được về cái bài toán tài chính rồi. Đồng thời, một cái bài toán khác quan trọng hơn đó là bài toán về sự lựa chọn của bạn, chỉ khi nào mà bạn có thể kiếm ra được tiền từ cái việc làm nail thì như đó lúc đó bạn có thể, gọi là, suy nghĩ một cách thấu đáo hơn về cái lo lắng về thất bại trong cái tương lai dài hạn sau này đó.
Ư, ừm. Ừm, thiệt sự là nghe bạn nói xong thì mình mới bắt đầu có những cái suy nghĩ khác á, chứ trước giờ là mình toàn là nghĩ là mình sẽ bỏ hẳn công việc văn phòng để chuyển qua làm nail thôi, vậy cho nên là bây giờ có thể là mình sẽ tự cân nhắc lại những cái việc đó nha bạn. Mình cảm ơn nha.
Thành công.